Oo, yun nga lang mahirap na bang umulit kasi pag ayan na naman maghihirap na naman si friend para siyempre mapapa <chuckles> mapapapaisip ka na 'di ba, kaya depende rin talaga. Siguro sa mga susunod na pagkakataon kumbaga parang kung ano nalang ang kaya mong maitulong, ano man 'yan, ano man yung naging hindi pagkakaunawaan niyo.
Tama, tama.
Ibigay lang ang kayang maitulong, oh.
Yun nga siguro kapag alam mo 'yon yung kapag nakaisa na sa'yo ng sobrang mabigat. So, siguro dahil siguro kung ako 'to, ah, kung pepersonalin ko, siguro kung mag mag-ano siya sa humingi ng alam mo 'yon siyempre friends kami, "Uy friends sorry kasi talagang walang-wala ako." Siguro, iintindihin ko siya dahil alam mo nga 'yon gusto ko talaga yung malawak na pag-unawa, eh, kasi siyempre ineexpect ko din gano'n sila sa'kin. So. tapos parang lesson learned nalang siya for the next time 'di ba, parang gano'n.
Oo. <chuckles> Yun na, yung Oo 'yon, 'yon din yung baka naman sa susunod na pagkakataon na i ikaw ikaw naman yung ano, yung magkaroon ng problema kumbaga inaasahan mo na sila rin magiging gano'n ang pagtulong o pakikitungo sa'yo. Malungkot nga lang kapag yung ikaw naman biglang nawala na, oo. Masakit lang.
Ayan tama, 'yan. Ay, oo 'yon lang masakit 'no, lalo na kung eto yung mga 20 years best friend mo na tas biglang ikaw yung iniwan, ah.
Naku jusko ko, ayon nga yung drama talaga, oo.
Iyakan friendship over.

Oo, ang hirap din kasing para bang manghimasok, dahil sa kanila 'yun. Kumbaga parang puwede ka namang maging kaibigan parehas sa kanila pero parang sila lang talaga ang kayang makaano nun, makapag-ayos.
Totoo tama. Meron naman sigurong pagkakataon na, alam mo 'yun 'yung hindi na hindi na natin kailangan na makipagsingit. Pero siguro kung ako baka maghihintay na lang ako ng tamang oras din, kasi alam mo 'yun na nagku dumadaan din naman 'yan sa cool down, 'di ba, 'yung ay medyo okey na sila, hindi na nagbabangayan, so baka puwede na, "Uy tara lunch tayo." Tas magkakagulatan na, "Uy, kabit mo 'yun ah," ganun. Pero baka kasi peaceful na 'di ba, baka may mga gano'ng pagkaka sabihin natin mga 10 taon siguro ganun. <laughs>
Oo. Oo. <laughs> So, oo. Ah! Matagal na rin, oo. Sabi nga, time heals all wounds iyan, oo.
Mm. Ay ang galing, tama 'yan, totoo 'yan.
Oh 'yun nga lang kung puwedeng umabot ng sampung taon, ma matagal <laughs> totoo. At saka lal isa pang mabigat siguro yung naku 'yan na 'yung hindi maganda 'yung pera, 'yung 'pag tungkol sa pera, ay 'yun lang talaga, oo.
Oo, kasi kasi mabigat eh, tama. Ay naku mabigat 'yan mabigat. Tsaka bukod sa mabigat may ano 'yan may pagkadelikado 'yan sa buhay mo eh 'di ba, 'yung may de "Di ka nagbayad, aabangan kita dito" 'yung mga ganung usapa 'di ba nakakatakot.
Oo, oo. <laughs> Oo. A kaya 'pag ganun sa magkakaibigan 'yan din ang hirap din na parang pag-ayusin, dahil baka nga mamaya madamay ka pa pero
'Tsaka kapag usapang pera ano din 'to eh, talagang ito 'yung nakakasirang malaki ng tiwala eh 'no. Kung 'yung agaw-agawan maiintindihan ko pa 'yung, "Ah, natukso lang ako." Mga gano'n, pero kapag pera talaga parang mabigat 'to talagang, "Ah, hindi mo sinoli pera ko." 'Di ba para siyang gano'n.
Totoo. <laughs> <laughs>

Oo. Para sa'yo naman, ano ang papel ng komunikasyon sa pagpapanatili ng isang matibay na pagkakaibigan?
Ayan, ikaw? Ay, grabe puro mga pang pang ano to, ah, MMK. Kaya nga. Totoo, pero yun, sige ang papel ng komunikasyon, ayun, ah, medyo importante siya, pero ang masasabi ko sa'kin sa pampersonal na pagkakaibigan, oh, nag-drama? Yung alam mo yun, yung minsan kasi kapag sobrang close na kayo, minsan yung kahit matagal na kayong hindi mag-usap, di ba, yung gano'n? Tapos biglang magkikita kayo after 1 year, uy, parang beshy-beshy pa din kayo, parang gano'n. Kayo ba, paano yung sa inyo?
<laughs> Oh, di ba, pang-Maalaala Mo, Magpakailanman, ah. Oo. <laughs> Oo. Oo. O Parang kahapon lang nagkita, oo, ganyan. Oo, mahalaga ang komunikasyon, depende rin sa edad. Ako, tulad ko 'pag medyo tumatanda, hindi naman yung kailangan araw-araw tayong mag-usap, pero yung kumbaga bukas pa rin ang komunikasyon, 'no? Dahil ngayon naman madali na rin madali lang naman, pwedeng tawagan, video call o kaya mag-text. Marami ng para yun din ang maganda sa panahon ngayon, marami ng paraan hindi tulad dati dapat naka-landa o kaya min yung i pag malayo nga, kailangan pang sumulat. Kaya ang sabi nga rin nila, kahit busy ngayon, kumbaga kung gusto mo namang paglaanan ng oras para makipag-usap, pwede mo naman talagang magawan ng paraan.
Totoo. Totoo, yan. Tama, totoo yan. Lalo na ngayon, may Instagram na isang like mo lang sa picture, gets na niya yan, "Uy, na-view niya ako." gano'n, di ba?
Ya Ah! Oo, oh, nag-comment ka. "Uy, nakita pala niya." Oo.
Oo, ganun. Oh, kaya, "Uy, hindi pa niya ako ina-unfollow, friend pa kami." yung mga gano'n. <laughs>
<laughs> Ayan na, tunay na sukatan 'pag wala pang mga unfollow. <laughs>
Hmm, mm. At kung hindi bina-block, yan, mga ganyan.
<laughs> Totoo, totoo naman yan. Kaya napakahalaga ng papel ng komunikasyon, di ba?
Ayan, sige. Ah! Ay, pa paano 'to?
Eh, 'pag Da bilang madrama naman tayo.
Oh, sige, gusto ko yan.
Paano mo hinaharap 'pag mga hindi pagkakaintindihan, yan, sa iyong mga kaibigan?
Ay, grabe, ang hirap naman nito. Eto kasi, yung sa mga kaibigan ko naman may mga alam mo yon, kahit madalas happy-happy, meron talaga hindi maiiwasan, eh, na alam mo yun, na kahit sobrang close kayo na sa minsan sa tingin niyo magkakapatid na kayo lahat, meron talagang hindi pagkakaintindihan, eh. Pero 'pag ako kasi, ang ginagawa ko parang ako na lang yung tumatarong tumatayong referee na, "Ops, ops, ops, awat muna tayo." Tapos alam mo yun, yung kausapin ko, si side A sabi, "Uy, ba bakit naman kayo bakit mo naman siya minura?" yung mga gano'n, "Ba't mo naman siya sinaktan?" So ako na lang yung nagre-referee, gano'n ko na lang siya hinaharap. Ikaw ba, paano mo 'to hinaharap?
Oo. Oo. Oo. <laughs> Ah, oo. <laughs> Oo.